Eee, araba almak için param oldu ama almamayı tercih ettim. Çünkü yaşadığım şehir çok büyük bir şehir ve yani, ben iddia ediyorum, eee, dünyanın ilk on ilk onuna girer, eee, ulaşım sistemi.
Hı hı. Hımm. Kalabalıklık açısından. Ha! Ulaşım sistemi. A! Çok iyi. I hı.
Ulaşım sistemi cidden, hani, çok, çok iyi. Ben eskiden İstanbul'da yaşıyordum. Şimdi Avrupa'da bir şehirde yaşıyorum. Eee, yani, otobüs ağı, ııı, metro ağı, metrodan ziyade aynı zamanda, eee, tren ağı, aynı zamanda çok yakın evime bunların hepsi. Eee, bu yüzden, hani, almamayı tercih ettim. Çünkü ben biraz, böyle, trafiği sevmeyenlerdenim. Yani, mutlaka, eee, bir şekilde trafikte oluyorsun. Bir de, eee, metro sistemi de çok iyi olduğu için, yani direkt mesela şehir merkezine 13-14 dakikada gidebiliyorum.
Imm. Hı hı. Hı hı. Doğru. Hı hı. A! Çok, çok iyi. Yani, hiç, eee, gerek yok. Bir de zaten mesela şirketin ya da çalıştığın yer evine mesafesi yakın mı? Yani, metroyla ulaşım kolaysa zaten. Kesinlikle. Hıı.
Hı hı. Yakın, yakın. Yani, şöyle söyleyeyim, 25 dakika falan sürüyor. Hani, yürüme yürüme dâhil yani bunun içine. Yürüme dâhil.
A! Hiçbir şey değil. İstanbul'a kıyasla hiçbir şey değil özellikle de, yani.
Tabii, tabii. Yani, kesinlikle. Eee, yani, ciddi anlamda orada bir para tasarrufum oluyor çünkü çünkü bir araba aldığım zaman şimdi özellikle, eee, eski arabalar artık şehir merkezine giremediği için. Yani, belli bir para vermen gerekiyor artık arabaya. Yani, on bin euronun altında <inhales> emm, <smacks lips> araba almak çok mantıklı, ııı, gelmiyor bana artık. Alırsan bile 10.000'in üstünde olacak bu. Ama bu sadece almakla da bitmiyor. İşte, bunun aylık be eee, benzini var, eee, bakım masrafları var, vergileri var, sigortası var.
Hı hı. Tabii. Evet. Doğru. Hı hı. Aynen. Bir de bir de anladığım kadarıyla büyük bir şehirde yaşıyorsun şu an. Eee, park yer konusu da aslında çok büyük sıkıntı. Yani, bir sürü büyük şehirde arabayı park etme açısından bayağı sıkıntı çeken insan var, yani. Emm, hem yer bulamıyorlar hem park yerleri çok pahalı oluyor. Eee, o açıdan da aslında büyük tasarruf yapmış olabilirsin dediğin gibi. Peki
Hı hı. Hı hı. Tabii. Tabii, tabii. Kesinlikle. İii, onunla ilgili bir şey hemen ekleyeyim sen sorunu sormadan önce. Şimdi bu, eee, dediğim gibi büyük bir şehirde yaşadığım için, mesela, eee, bazen, böyle, arkadaşlarım geliyor, araba falan kiralıyoruz. Mesela, iii, diyelim sabah bıraktık arabayı, akşam alacağız. Çünkü şehir merkezindeyiz. Orada vakit geçirmemiz gerekiyor. Sana söyleyeyim, €25 falan istiyorlar. €25-30 falan istiyorlar. Yani düşün.
Hı hı. Tabii, tabii. Hı hı. Hı hı. I hı. O!
Yani, her gün arabayla gitmiş olsam.
Yani, 1 günde resmen yemeğe <chuckles> harcadığın para gibi bir şey, yani. Daha önceden. <chuckles> Hı hı.
Tabii, tabii. Kesinlikle. Dediğin gibi, ciddi anlamda, eee, bir para tasarrufu oluyor aynı zamanda, sırf arabayla girmemi girmediğim için o bölgelere.